كنت عايز أسألك، هل أنت من مُحبّين القهوة أو الشاي؟
أنا مُحبّين القهوة والشاي، <giggles> أنا مجنون قهوة وشاي، يعني آه لا، لا، لأ، ب آمم، بُص أنا بالنسبة لي القهوة والشاي، مواعيدهم لو أنا عدّيتها، بييجي لي صداع جامد جدًا، رخم جدًا.
<giggles> الاتنين، ياه! آه، يعني بقى خلاص جسمك متعوّد، آه، بقت إدمان حرفيًا. ال المُحبّين القهوة أ أنا بصراحة ومُحبّين الشاي، آآ، أنا مش منهم أوي، فمش عارف طقوسهم وكده، اللي ممكن أسألك برضه على كده، بس أنا عايز أعرف بقى إيه طقوسك مع القهوة، لإن أنا عارف إن بيحبوا القهوة دول بقى ليهم آآ، ألف حاجة وحاجة، فإيه طقوسك مع القهوة، مواعيدك وقهوتك وبتشربها إزاي وغيره؟
بقت إدمان. آه، آه، إدمان. عايز تعرف طقوسي مع القهوة وقت الشغل والّا يوم الأجازة؟ آه، طبعًا، وال والأجازة طويلة ليها طقوس م خاصة برضه.
<chuckles> يا سلام! دي حاجة جديدة إنك يعني <giggles> هتعتّقها والّا إيه؟ آه، إمم طب يالّا إ إ يالّا وقت الشغل الأول، Light كده، أعتقد والّا إيه؟
ولو أنا مسافر في حتة ليها طقوس خاصة. آه، آآ، يعني بُص في أيام، الشغل أنا باحب أوي، أوي، أوي، أوي القهوة، آآ، بتاع ب يعني في نوع بُنْ معين كده، اسمه عبد المعبود.